Wah, bener banget nih, kalau ngomongin notifikasi, itu sangat-sangat mengganggu untuk aku pribadi sendiri ya. Yang memang, eee, notabene kurang suka pegang HP sih sebenarnya. Jadi iya <chuckles> jadi kalau apa sih, eee. <laughs> Enggak juga, jadinya tuh, eee apa, eee, ibaratnya tuh aku baru bisa beradaptasi ke dunia teknologi dan smartphone kayak gini, ibaratnya, <sucks teeth> eee, yang super massive ya. Kapan ya, setelah punya kerjaan gitu, nah, karena terpaksa, gitu.
Mhm. Oh gitu. Sukanya dipegangin gitu handphone-nya? <laughs> Enggak juga, oh. Ribet ya. Mhm. Mhm. Berapa tuh? Iya. Mmm, emang emang membutuhkan gitu ya.
Nah, betul, membutuhkan koordinasi yang sangat intens, akhirnya aku terpaksa, eee, bisa dan harus pegang, eee, apa, HP gitu jadinya iya smartphone gitu. Eee, sebelum-sebelumnya memang, eee, bodo amat sama HP gitu jadinya. <laughs> Sekarang, iya, mhm.
Iya. Smartphone, mhm. <laughs> Berarti kamu hiburannya kalau enggak pakai handphone, gimana dulu, Kak? Komunikasinya gimana dulu?
Eee, iya, kalau ada telepon, berarti itu penting. Itu, seka itu zaman dulu banget analog ya heeh. Kalau, kalau boloh bilin apa, boleh cerita, eee, tentang analog sih, zaman-zamannya oke banget nih. Eee, dulu memang sempet apa namanya, sempet juga kalau komunikasi lewat surat-menyurat kayak gitu, terus apa, komunikasi lewat email. Nah, aku tuh suka yang kayak gitu, jadi intensitasnya itu yang jarang aja gitu, bukan yang bener-bener intensitas <sucks teeth> yang gimana ya, intensif banget gitu, kayak setiap detik ada gitu, aduh itu sangat-sangat mengganggu gitu, <chuckles> heeh.
Pakai surat-menyurat? <laughs> Zaman dulu ya. <chuckles> Iya. Mhm. Oh. Oke oke. Iya iya. Nah, tapi pernah dong, kayak gitu kan, yang sangat-sangat mengganggu kan? Eee, misalnya Kakak lagi harus fokus, kerja, apa pun itu kerjaan Kakak, ya, tapi, notifikasi tuh gak berhenti-berhenti gitu. Nah, itu, eee, menurut Kakak, jadi ngeganggu, atau menurut Kakak, enggak masalah sih, enggak, enggak keganggu sih dengan notifikasi sebenarnya, tinggal di silent aja gitu?
Mhm. Iya.